Senti mhmm, voglio togliermi tutti sti pensieri che ho per la testa ormai da mhmm non so neanche più quanto in realtà, perché ho voglia di cambiare vita, però allo stesso tempo è come devo dire, è come se ho proprio paura di fallire, no. E questa cosa mi sta bloccando, perché poi tra l'altro non blocca solo me, blocca anche la vita di mia sorella non lo so, e ci tengo anche a chiarire quelli che sono poi i dubbi che mi fanno diciamo procrastinare su scegliere su prendere una decisione. Quindi, vorrei, mhmm, chiarezza mentale, quel tanto da poter prendere una decisione senza tutta quest'ansia che vivo oggi.
Certo guarda, è del tutto comprensibile, ehm, a volte sentirsi un po' spaesati. Ehm, non magari attraversare delle fasi di vita, in cui, ehm, si perde un po', ehm, la bussola, in cui s ehm, c'è il desiderio di un cambiamento, ma eh, questo viene anche poi forse limitato o frenato da paure interne, no, quindi, voglio rassicurarti che queste sensazioni che stai provando sono normali, soprattutto, ehm, se in questo momento hai un grosso desiderio di cambiare, ehm, ma, mhmm, diciamo il tu internamente stai affrontando un po' dei blocchi. Io vorrei poterti aiutare, poterti dare dei consigli, magari insieme riuscire a trovare delle strategie per rimuovere un po', ehm, queste cose che ti stanno bloccando. Ehm, però per poterlo fare, ehm vorrei poterti magari chiedere qualche informazione un po' più dettagliata sulla tua situazione, se me lo permetti.
Mh. Certo, certo. Chiedimi quello che ritieni opportuno.
Allora tu mi hai detto che, ehm, hai, ehm, delle dei delle dei forti giudizi forse interiori, delle delle paure che ti assalgono, ehm, che ti stanno un po', ehm, precludendo la possibilità magari di affrontare un cambiamento che però dalle tue parole mi sembra, ehm, non dico necessario ma v sicuramente voluto. E, hai detto che questo affligge non solo te ma anche la la vita delle persone che ti stanno intorno. E quindi vorrei capire che tipo di sentimenti circondano questo questa voglia di cambiare. È scaturita da ehm, diciamo da un disagio che provi nella tua situazione attuale? O è semplicemente la voglia di progredire nella vita? E e poi anche come mai questo, mhmm, ti sta diciamo prec c ti sta m a influenzando nella tua vita e di ehm, quella di chi ti sta vicino?
Allora ti spiego. Io sono rientrata a vivere in Italia, ehm, a settembre, quindi ormai non questo settembre scusami, settembre 2024. E ero stata a vivere v ho vissuto all'estero per 11 anni.
Sì.
E per me è stato già veramente molto difficile rientrare perché comunque vuoi o non vuoi, ehm, agosto ho compiuto 43 anni e ho fatto tante volte già nella mia vita questi cambiamenti drastici. Ed è diverso quando li fai a 20 quando li fai a 25, 30, Io perlomeno li ho vissuti così eh, non è che dico che sia così per tutti.
Mh-mh. Certo.
La questione qual è? È che adesso, ehm, mia sorella per lavoro, ehm, può, ehm, richiedere il trasferimento. Io sono tornata a vivere in Italia esattamente dove vive mia sorella proprio per vivere vicine. Considera che ho affittato una casa a 33 passi da casa sua. Okay? E non scherzo li abbiamo misurati.
Mh. Incredibile!
Okay. Però la questione qual è? Che adesso per, ehm, seguire questo suo, ehm, diciamo, sogno di cambiare, anche se resta nella stessa impresa però farebbe poi il lavoro dei suoi sogni, dovremmo trasferirci in blocco in un'altra regione, tra l'altro è un'isola. E' vero che, ehm, io ho voglia di cambiare la vita per quella che ho ora perché comunque qui gli inverni sono estremamente rigidi e dove ci trasferiremmo comunque in Sardegna sono molto più miti no
Mh-mh. Capisco. Mh-mh.
però è come se ho paura io, 1 di appoggiare questa decisione di mia sorella e che poi ci troviamo male e ho paura di rimettermi in gioco un'altra volta. Credo, non lo so.
Cer Capisco. Beh, sicuramente, ehm, è una decisione abbastanza importante quindi è comprensibile che tu abbia, ehm, molti dubbi no, perché non si tratta di una piccola diciamo la conseguenza della tua scelta, ehm, avrebbe, ehm, diciamo si estende a, ehm, tutta diciamo dei grossi cambiamenti no, quindi la vita di tua sorella, la tua vita, la il cambio di casa, il cambio di abitudini, anche l'allontanamento dalle possibili magari amici o comunque, ehm, conoscenti che ti sei venuta a creare anche nella tua nuova situazione e di nuovo il rimetterti in gioco dopo esserti già trasferita una volta. Quindi è del tutto comprensibile che tu abbia perlomeno dei dubbi no, e sono anche forse sani e e ed è qualcosa di, ehm, di giusto porsi delle domande proprio anche per proteggersi no, e per riuscire a prenderla la scelta giusta. Ma quindi, se ho capito, ehm, tu comunque fai un lavoro che ti permette di, ehm, un po' assecondare le necessità di tua sorella e ehm, il tuo desiderio, ehm, diciamo non prende in considerazione l'idea che lei si trasferisca senza seguirla giusto?
Esatto. Mh. No, perché guarda allora io come lavoro ho aperto partita iva e lavoro in autonomia, potrei lavorare ovunque, e ti dirò di più, cosa che avrei dovuto dire forse dall'inizio ti mhmm, ti chiedo scusa, però, ehm, tutto ciò è partito dal fatto che, quando io sono stata male, ehm, fisicamente, problemi di salute gravi quando vivevo all'estero, ehm, ci siamo rese conto che era troppo tempo già che vivevamo lontane
Sì. Mh.
e noi siamo abbiamo un rapporto idilliaco sin da piccole, e per noi è fondamentale viverci nella quotidianità perché, uhm, è come se una aiuta l'altra e una spinge l'altra
Cer
non so, e quindi secondo me questa cosa è chiara ed evidente come il sole.
Sì. Certo.
Poi comunque io, ho ho iniziato io con questa cosa di pe non ci fossilizziamo sullo stato attuale di vita, pensando e accettando quelli che sono tra virgolette "i disagi"
Mh-mh.
perché io v inizialmente volevo andare a vivere in Sicilia e avevo quasi motivato lei a no, a trasferirsi
Ah. In un in un luogo con climi più miti immagino, dato che l'avevi menzionato prima. Certo.
Esatto, bravissima. E poi, ehm, io ho ceduto perché lei comunque non riusciva a ottenere il trasferimento e sono venuta a vivere dove viviamo ora, però cioè l la mattina, ehm, c'è il ghiaccio per strada io, uhm, così automaticamente, mhmm, non sento più di fare nulla capisci? Mi mhmm, e poi comunque non è vero che: "Eh, va beh sono un paio di mesi." Okay, però in quei mesi dell'anno io vivo male, e anche lei. Noi soffriamo di sinusite, tutta la mia famiglia, quindi siamo sempre ammalate in inverno.
Certo. Sicuramen Certo, ma poi non c'è diciamo non sentirti in colpa, ehm, per, uhm, mettere in chiaro comunque delle tue necessità, dei tuoi desideri, ecco, non ti devi giustificare assolutamente della ragione per cui tu, ehm, voglia cambiare una situazione che ti mette a disagio. Quindi, ehm, anzi è già, uhm, un'ottima cosa che tu abbia, uhm, le idee un po' chiare, no, su quello che vorresti vedere nel tuo futuro, e forse se dovessimo mettere magari, uhm, giù una lista dei pro e dei contro che <chuckles> poi in fondo è anche un po' parte del primo consiglio che mi sento di darti, ehm, proprio l'idea di, uhm, capire, no, ehm, per per chiarire le idee, ehm, e delineare anche nero su bianco, un po' su carta, ehm, quali che sono le ehm, i vantaggi dello spostarti, del seguire tua sorella, e e e gli svantaggi. In fondo da quello che mi racconti, quasi tutte le cose che mi hai delineato sarebbero in favore di uno spostamento, quindi per esempio ah!
Hai ragione. Mh. N non solo, anche qui è inacquistabile una casa perché i prezzi sono folli. Poi, ehm, anche la socialità è difficile, perché nonostante io sia una persona estremamente socievole comunque noi abbiamo costruito delle vere amicizie solo con persone che non sono del nord, e, ehm, viviamo comunque questa ostilità vuoi o non vuoi. Credimi, ma si sente: "Ah siete del sud," cioè cose del gene. Ehm, e poi comunque anche il fatto che, ehm, per noi è fondamentale quei mesi estivi avere il fatto di cioè noi praticamente ci catapultiamo a vivere in spiaggia, e qui le spiagge sono abbastanza terribili, okay? Togli il abbastanza, sono terribili.
Ecco. Mh-mh. Certo, cer Mh-mh. Eh, certo. Immagin Immagino. Guarda, mhmm, quindi mi sembra di capire che dentro di te forse un po', ehm, la decisione ecco perlomeno pendi già da un lato della della bilancia e quindi sembra che l'ultima l'unica cosa un po' che ti frena da quello che che mi racconti è un po' forse la paura, no, una paura, ehm, che potrebbe essere anche un po' irrazionale, sarebbe anche del tutto, ehm, comprensibile ecco. Non è che hai sempre a volte si riesce a capire quali sono le cose che ci bloccano, no, e quindi per poterla affrontare, no, magari, mhmm, mhmm, cercare di pensarci, no, pensare quali sono le cose che ti spaventano nel cambiare. Ehm, hai paura che magari, uhm, tua sorella si trovi male nel nuovo lavoro, ehm, che, mhmm, ecco, mhmm, poi tu sarai più brava di me a ca un po' a a a descrivere queste sensazioni, però prova a dargli proprio un volto a, ehm, d a descriverle così che poi diciamo sarà anche più facile trovare una risposta. Perché magari una volta che poi le delinei queste, ehm, dai un v u u un nome a queste paure, ehm, poi forse la soluzione viene anche già un po' da sé, no? Ehm
Hai ragione, sai? <laughs> Mh. Hai ragione, sai? Finora non avevo neanche mai, ehm, definito qual è poi realmente la paura di fallire. Fallire in cosa? Il mio lavoro è sicuro, il suo lei è una dipendente statale, ehm, pure se poi cambiamo idea dopo che stiamo lì e non ci piace torniamo indietro, o andiamo da un'altra parte.
Mh, esatto. Esatto. È un po' il salto nel vuoto forse che ti, ehm, che ti spaventa. Però ehm
Forse rimettermi in gioco, ma devo parlarne con lei perché mi hai dato una chiave di lettura veramente interessante, sai?
Certo, sicuramente parlare con lei di queste tue sensazioni potrebbe aiutarti a un po' chiarire i tuoi pensieri, perché magari potreste rispondere a vicenda, ehm, dare delle risposte, dare delle soluzioni alle ai vo ai vostri dubbi, alle vostre paure interiori semplicemente, ehm, parlandone ad a parlandone ad alta voce.
Mh, mh, mh. Sai che proverò subito a <chuckles> mettere in pratica questo tuo consiglio, perché tra poco ci vedremo per fare la passeggiata con la cagnolina, la mia nipotina, e quindi perché no. Guarda, ti ringrazio perché sai che mi si è tolto quel peso che avevo sai sul petto tipico dell'ansia? Ti ringrazio guarda.
Certo, che bello. Sono contentissima di, ehm, averti dato un po' di aiuto e sono sicura che riuscirai nella tua impresa di, uhm, es trasferirti. Se avessi bisogno io rimango qui a tua disposizione.